Actually, walang tatalo sa Jollibee sa atin. <chuckles> Kasi dito parang meron silang iniibang ingredients. Me marami kasing mga bawal na ingredients sa US, eh. So, siguro parang mina-match nila sa panlasa nung mga lokal dito yung pagkain, mm. Tsaka mas mahal din dito.
Ah, oh. Ah, ayos. Oo. Ah, oh. Ah, oh. Hmm. Ah, oh. Oo. Ah kamusta nam pa‘no. Oo, sa Las Vegas ayun na nakapasok ka na ba sa mga casino diyan? Oo, na-try, eh, nakapag ah, laro ka na ba, ganon?
Oo, naman. Nakapag-train na rin. Yun, yung una naming pinuntahan dito. Ayun, talo.
Oo, kumusta naman? Oo. <laughs> Oo, nga so
Pang ano lang, pang-enjoy-enjoy lang. Makapag s try lang, ganon. Ikaw sabi mo nakapag-Vietnam ka na. Kamusta yung Vietnam? Gusto ko rin kasing makapunta rin sana doon.
Oo. Oo, naha naman? Oo. Ayun, ah, maganda siya. Ah, sa totoo lang ang pinupuntahan ko sa Vietnam yung Hanoi, ayan. Ah, kasi, hmm, ko nagda o Saigon kasi parang yun yung, ah, capital ng Vietnam. Kaso parang mainit doon buong taon, ayon. Tapos pinsan ko kasi doon rin nagtuturo, ah, ano rin siya, ah, guro rin siya doon sa Hanoi. Oo, ah, matagal na siya hmm. Ang unang pinakaunang punta ko talaga ng, ah, Hanoi, ah December pa nung, ah, 2023. Tapos parang panglima ko na atang punta ‘to last, oh, last 2 weeks. Oo, parang nag-enjoy talaga ako kasi, ah, ganda nung bukod sa, ah, maba
Mm. Hmm, nakikita ko nga rin yun. Oo. Oh. Mm. Okey, wow. Wow. Mm. Talagang binabalik-balikan mo.
pa mababait yung tao. Yung sa klima gusto ko rin, tapos marami pa rin ako
Oo. Parang sa’tin lang din yung klima.
Oo, ap puwedeng punta bukod dun, mas mura yung pagkain, ah, kumpara rin parang siguro, ah, mabubuhay ako dun, ah, kakain lang ako ng pho. Yun, yung parang isa sa sikat nilang pagkain, eh. Oo, tapos ibang, ah, street foods, ayan. Ah, parang busog ka na s ng mura pa, oo. Kaya, okey rin, ah, parang natutuwa rin ako nun. Ah, parang nasubukan ko na rin magbiyahe nung tren na parang sampung oras para makikita mo sa Internet siguro yung Sap oh.
Mm. <chuckles> Hmm. Oo. Mm. Wow. Mm. Oo, nakikita ko sh usually sa Facebook.